Bir kitabı filme uyarlasalar ne görmek isterdin?
Ya, eee, böyle, ne görmek isterdimden çok ne görmek istemezdim kısmından başlayayım. Çünkü biraz sorunlar yaşadım bununla ilgili. Ya, eee, mesela Harry Potter'dan örnek vereceğim. Çünkü en iyi bildiğim, eee, şey, o kitabını da okuduğum ve sonrasında filmini izlediğim için. Ya, bu uyarlamalarda genelde yan karakterlere çok yer vermiyorlar.
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hıı.
Ve aslında bunu görmek istemiyorum çünkü, ya, bir karakter oluyor, böyle, kitabı okurken gayet detayları öğrenebiliyorsun, hatta bazen karakterle alakalı geçmiş hikâyelerini anlatıyor, onun olaylarını anlatıyor, falan. Filmi bir izliyorsun, 5 dakika göstermişler, yalandan, hani, öylesine göstermişler. O o durum. Hı hı.
Evet. Hı hı. Evet. Hı. Anladım, yani, aslında sen burada, işte, kitaplar eee, dan uyarlanan filmlerde aslında bir tık da, böyle, eee, Harry Potter'dan örnek verdin. Oradaki, işte, belki yan karakterlerin derinliğine fazla girilmediğinden ya da, işte, belki çok detaylı bir karakteri üstünkörü atlandığından bahsettin. Peki, sana şunu sormak istiyorum, yani, burada, iii, kitabı, işte, okuyucu istediği zaman okuyabiliyor gibi bir durum var ama, işte, bir sinema filminde, bir genel izleyici kitlesine belki hitap etmek istiyorlar ya da, işte, sinema filminin de belki, bir, kısıtlı bir süresi var ya da kısıtlı bir bütçesi var. Sence bunun sebeplerinden biri bu olabilir mi?
Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, kesinlikle olabilir, hatta muhtemelen zaten sebebi budur. Ha, genel izleyici kitlesi konusunda birkaç sahnenin çıkarılması kısmına okay'im. Ama, eee, zaten mesela Harry Potter'ın, eee, 7 tane filmi var. Eee, işte, son kitabı 2 film yaptılar. Part 1, part 2 diye. Eğer bütün filmlerde bu part 1, part 2'yi yapsalardı muhtemelen sığabilecekti o kitap, o filme. Ama tek bir filme sığdırmaya çalıştıkları için, yani, mümkün değil, 400 sayfalık bir kitabı nasıl 1.30 saatlik bir filme uyarlayabilirsin ki zaten, yani, bir şeylerden kısacaksın. O konuda belki 2 film yapabilirlerdi, belki, hani, böyle düşünüyorum biraz.
Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Anladım. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı. Anladım. Ya, peki, orada şey sebebi olabilir mi, peki, hani, eee, "çok hoşuma gitmedi" dedin ya, o noktada da, işte, belki yine maddi bir durum olabilir mi? Çünkü, hani, 7 tane film var dedin, belki bu, işte, eee, son kitap 2 film olduğu için, işte, eee, belki 6 tane daha eklenecekti, o her kitabı 2 film yapsalardı ve sonuç olarak 13 tane film olacaktı. Yani, peki, o noktada, eee, problem olur muydu ya da, işte, iş 13 tane filmi olan bir seri sence bu kadar popüler olur muydu?
Hı hı. Aynen. Evet. Ya, kesinlikle olurdu çünkü, yani, şu an Harry Potter'ın aslında bu kadar ünlü olmasının sebebi, Harry Potter evreni. Hani, insanlar o evreni sevdiği için izliyorlar ve sonuçta o evrende geçeceği için, yani, istiyorsa 28 tane film olsun, ben gene izlerdim açıkçası, ki çoğu insanın da böyle düşüneceğini düşünüyorum ama, şey, konusu sıkıntı, bütçe konusu sıkıntı. Yani, ilk filmden, mesela, 2 parti yapmak biraz riskli bir karar ama ilk filmden gişeleri görüp, hani, tamam, ya, belli ki izleneceğiz diye düşünüp, 2 part'a ayırmak mantıklı olabilirdi bence.
Hıı. Evet. Hıı. Anladım. Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani, aslında sen burada, eee, kitabın belki film uyarlamalarından, ya, aslında çok daha derin ve okuyucu olarak da aslında, yani, senin için o hikâyenin de tam anlatılmadığından kaynaklı, kitapların daha derin ve daha güzel olduğunu düşünüyorsun, doğru mu?
He he. Evet. Eee, aynen öyle, kesinlikle ama tabii tam olarak o değil, yani, filmin daha iyi olduğu yönler de var.
Hıı. Hı. Anladım. Peki, sence bu yönler, eee, çekim açıları mıdır ya da, işte, karakterleri, belki, anlatış biçimleri mi yoksa, işte, orada belki senaristin kitapta değiştirdiği bir şeyin, eee, sana çok daha iyi geçtiği bir durum var mı? Nasıl oluyor?
Hı hı. Yani, şöyle, aslında biraz da, hani, çok ciddi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum yönetmen olmanın. <clears throat> Çünkü, mesela, kitapta bahsedilen, işte, o Harry Potter filminde geçen, mesela, bir kale var, okul ve bu kaleyi istediği kadar detaylı betimlemeye çalışsın, sonuçta 10 sayfayı kaleyi betimlemeye harcayamayacağı için aslında orada üstünkörü bir betimleme yapılıyor kitapta ama, eee, yönetmen asıl bu işin, hani, insanlar o kaleyi düşündüğünde gözlerinin önüne gelen görüntüyü yaratan kişi, o filmin yönetmeni. Ya, o görseli oluşturan, oradaki boşlukları dolduran ya, film bu açıdan çok iyi bir yerde çünkü insanın kafasında canlanmasını daha iyi sağlıyor. Mesela şey konularında da yine aynı şekilde, eee, di mesela, eee, kitapta şey geçiyor, işte, asasından yeşil bir kıvılcım çıktı. Mesela, böyle bir cümle, şimdi bu cümleyi ben, hani, evet, biraz gözümde canlandırabiliyorum ama tabii ki, işte, güzel bir ses efekti, şöyle, güzel parlamalar, şeyler, hani, bir sinema ortamı bambaşka bir deneyim. Yani, sırf o asadan büyü çıkması bile belki bambaşka bir deneyim hâline getiriyordur.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı. Anladım. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı. Anladım. Ya, aslında sen burada biraz daha, eee, yönetmenin ya da o an kitabı değiştiren, belki kitaptakinden farklı bir şey yazan senaristin de, yani, o fi kitabın filme ya da sinemaya taşınarak da aslında burada bir görsel efekt, ses efekti ya da senin hayalinden belki çok daha güzel bir şey ortaya çıkarılarak da seni hem bu, işte, fi kitabın da, işte, geçtiği evrenden bahsettin, yani, onun seni daha fazla bağlayabileceğini düşünüyorsun. Peki, sana şunu sormak istiyorum burada: Eee, işte, bir asadan ya da çıkan büyüden bahsettin ya, orada, işte, Harry Potter, eee, kitabında ya da filminde bir, işte, spor olduğundan bahsediliyor. İsmi Quidditch olabilir. Yani onu sen mesela nasıl hayal etmiştin ya da işte, o sahneyi ya da o sporu, eee, sinemada ya da evde izlediğinde o filmi, yani, sende bir, eee, şaşkınlık ya da bir, işte, eee, güzel bir duygu bıraktı mı yoksa, “Ben daha güzel mi hayal etmiştim?” dedin.
Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Heh. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Yok, yok. Kesinlikle güzel bir duygu uyandırdı. Ya, bunu şöyle özetleyebilirim aslında. Şimdi kitaplar var. Bunun bir üst görsel seviyesi olarak çizgi romanlar var. Bir de bunun bir üst seviyesi olarak filmler var. Şimdi, çizgi romanlarda bile özellikle bu hareket gerektiren, işte, mesela Quidditch, bu bahsedilen spor gibi ya da belki bir dövüş sahnesi olabilir, belki, ne bileyim, eee, koşuş sahnesi olabilir. Eee, bu sahneleri gözde canlandırmak zor. Çünkü hani, böyle, eylem gerektiren şeyler olduğu için direkt bire bir filmde izlemek kesinlikle daha güzeldi. Yani, özellikle Quidditch bambaşka bir deneyimdi, yani, ilk gördüğümde.
Hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. <chuckles> Anladım. Peki, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi, Harry Potter'dan, evreninden bahsediyorsun, ya, şimdi orada seçilen sinema oyuncuları, çünkü oradaki aslında, eee, işte, Harry Porkılır karakteri ve arkadaşları aslında biraz daha çocuk yaşta ilk filmlerde. Bu noktada, senin hayal ettiğin Harry Potter karakteri ya da, işte, oradaki, eee, öğretmenleri ya da, işte, okulun aslında, s çok güzel betimlendiğinden de bahsettin ya da gösterildiğinden bahsettin. Orada o karakterler sence senin kafandaki gibi mi, aslında, aktarılmış yoksa biraz daha genel izleyici kitlesine uygun şekilde uyarlanmış mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, uyarlanmış hâlleri de var, tabii ki, ama bunu yine, aslında, karakterlerin derinleştirilmemesi kısmıyla bağdaştırabilirim. Mesela, Barty Crouch Jr. diye bir karakter var. Kitapta oldukça sert, hani, böyle, geçmişinden bahsedilir biraz, hani, çektiği acılardan, nasıl kötü bir karakter olduğundan, falan, ama, hani, filmde, işte, şey, sadece, hani, film filmi izledikten sonra, şey, diyorsun, "Evet ya, Barty Crouch Jr. kötü bir karaktermiş." Hani, bu bu kadarını söyleyebiliyorsun. Hani, bu karakterin fiziksel görüntüsü için de, böyle, ama, eee, bir yandan da bu konuda çok, eee, empatik yaklaşabiliyorum. Çünkü, yani, kitabı yazarken sonuçta o yazar, ge önünde gerçek bir insan yoktu ve, hani, öyle kafasında oluşturduğu bir şeyi yazdı ve kafasında oluşturduğu o şeyi bire bir, hem de oyunculuk yeteneğine sahip olacak ve de üstüne o dönem, hani, İngiltere'de çekildiği için İngiliz olacak, işte, aynı yaş aralığında olacak, işte, bütün şartları sağlayacak, hani, mümkün değil. Ya, ellerinden geleni yapmışlardır ama, bence, belli bir şey yapmak için, aynıya benzetmek için.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Doğru. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Anladım. Peki, ben, sana burada şeyi de sormak istiyorum. İşte, hani, kitabı okuduğumda hayal ettiğim şeylerle, işte, izlediğimdeki farklardan bahsettin ya biraz. O noktada, işte, Harry Potter filminde, işte, bir yılandan da bahsedilir bir tane filminde. Orada sen, mesela kitabı okuduğun zaman, çünkü bütün kitapları okuduğunu söyledin, orada sen, o sahneyi kafanda nasıl canlandırmıştın ya da, işte, o, işte, yılanın görsel efektini gördüğünde ya da oradaki belki bir savaş sahnesinde ya da filmdeki o gerilimi, eee, kitabı okurken de hissetmiş miydin yoksa kitapta daha mı sence daha güzel aktarılmıştı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Iıı İii, aslında şöyle; şimdi mesela kitapta tam net hatırlamıyorum orada geçen sözü ama mesela yılanın boyutunu belirlemek için, hani, belki, işte, kişinin dizine kadar gelen bir yılandı, hani, denilebiliyor. Ama mesela o kişinin boyutu ne, işte, şunun şurasına gelebilecek. Sonuçta hep kıyas üzerine bir boyut mesela belirleniyor, yine betimleme açısından konuşuyorum. Ama bu boyut asıl filmi izlediğinde, "Hıı, tamam bu kadarmış." Hani, aslında bunu belirtebiliyor. O yüzden film biraz daha betimleme konusunda aslında çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eee, bana onu gösterebiliyor ama gelelim korku unsuru, gerilim unsuru tarafına. Eee, asıl kitabın zayıf olduğunu düşündüğüm konu da bu, kitap genel olarak kitabın. Çünkü bir kitabı okurken bir anda çığlık atıp zıplaman mümkün değil, hani, ve bu garip görünür, yani, biraz, hani, neden böyle bir şey yapayım? Ama tabii film için aynısı geçerli değil. Yani, mesela, eee, bambaşka bir örnek olacak ama Stephen King'in, eee, It, O diye bir romanı var ve romanı okurken evet, süper, işte, belki geriliyorum biraz, hani, evet, bir konu var onun içine dalıyorum ama filmini izlediğimde korkuyorum, zıplıyorum, geriliyorum belki, hani, o an korkuyorum bundan. Ve bu korku, gerilim unsurları olduğunda konu filmlerin kitaplardan daha iyi iş çıkardığını düşünüyorum.
Hıı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Ya, peki, burada sana şunu sormak istiyorum. Yani, burada, aslında, bu farkı yaratan sence oranın, eee, filmi çeken ya da, işte, sinemaya uyarlayan kişinin, eee, yönetmenin orada bir, eee, aslında, çok daha farklı bir perspektifle bakıp, aslında, izleyiciyi ya da, işte, sinema izleyicisini nasıl daha fazla şaşırtabileceği mi, eee, fark ettiriyor? Ya da, işte, oradaki yazarın belki, işte, eee, çok daha farklı bir duygu vermek istemesi ya da yeteri kadar belki o duyguyu sadece yazarak veremeyişi, belki de, işte, sinemadaki o görsel efektlerin ya da ses efektlerinin ya da, işte, sinema ortamındaki belki karanlık perdenin, yani, orada olay sence biraz daha, işte, sinemadaki hem görsellik hem ses efektleri ya da, işte, yönetmenin yeteneği mi yoksa biraz daha belki yazarın onu betimleyememesi mi?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, şöyle. Emm, hem betimleyememesi de hem de, aslında, görsellik de önemli. Yani, ikisinin de aynı derece önemli olduğunu söyleyebilirim. Mesela, eee, Severus Snape diye bir karakterimiz var, eee, Harry Potter evreninde. Kitapta da hikâyesi çok etkileyici, evet. Ama Snape'i oynayan kişi Alan Rickman o kadar iyi oynamış ki bambaşka bir seviyede bir dramatik oluyor o. Hani, gerçekten, ya, kitabı okurken belki, eee, o olaya daha iyi girebilirdim, belki karakter hakkında daha fazla detay vermiş olabilirlerdi ama oturup kitabı okurken ağlamazdım. Ama filmi izlerken ağlayabilirdim. Yani, mimikler, işte, ses tonları, o kişinin belki o karaktere kendinden kattığı şeyler. Çünkü karakterler direkt hazır, "Bu karakter var." değil. Tabii ki oyuncu da o karaktere kendinden bir şey katıyor, eee, ve topluca bambaşka bir şey oluyor diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tamam. Hıı. Hıı. Anladım. Evet. Hıı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Hımm, yani, anladım. Ya, aslında, sen orada, eee, kitabın filme uyarlanması, aslında, bir noktada iyi bir şey olduğunu söylüyorsun. Hani, belki, karakterlerin, eee, yeteri kadar derinlik kazanmadığı ya da, işte, sadece belli başlı karakterlerin biraz daha derinlik kazandığından bahsediyorsun ama o noktada, belki, işte, eee, okuyucunun ya da senin okuduğun zaman kafanda canlandıramadığın veya, belki de, karakterin hiç görmediğin bir yanını orada oyuncu ya da, işte, yönetmenin de, belki, işte, tavsiyeleriyle o karakterin, aslında, çok daha farklı bir hâl alabileceğini ve kitaptakinden çok daha kaliteli ya da, işte, çok daha güzel duygu verebilen, eee, bir hâle dönebildiğini söylüyorsun, değil mi?
Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Aynen. Aynen. Evet, kesinlikle, evet, kesinlikle.
Anladım. Peki, burada, eee, sence duyguları verme noktasında kitaplar mı genel olarak? Çünkü bütün kitapları okuduğunu söyledin ve bütün filmleri de izlediğini söyledin. Burada sence genel olarak, işte, diyelim ki, 1'inci kitap, 1'inci film ya da, işte, "En sevdiğim kitap buydu ama çok güzel yapamamışlar." ya da, eee, işte, "En sevdiğim film bu ve kitaptan da çok daha güzel yapmışlar." dediğin bir, iii, sıralaman var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, şöyle, aslında, hiçbirini gömemem. Ne filmleri ne şeyleri, kitapları, çünkü kitabı okudum. Kitap kitapları okurken çok keyif aldım, filmleri izledim, filmleri izlerken çok keyif aldım. Hatta her yıl açıp, böyle, maraton şeklinde filmleri hâlâ izlerim. Yani, ikisinin de eksik olduğu, ikisinin de, ne bileyim, diğerinden daha iyi olduğu noktalar var. Tabii ki, var ama baktığında ben, iii, ikisinin de yapılmasından yanayım ama, mesela, şöyle bir görüşüm var, benim fikrimce önce kitabı okuyup sonra filmi izlemek değil, önce filmi izleyip sonra kitabı okumak daha yararlı. Çünkü, mesela, filmi izliyorsun, genel olarak, işte, inanılmaz bir film izliyorsun. İşte, görsel olarak süper, etkisinde kalıyorsun. Sonra kitabını okurken de bunun karakterler kısmında iyice en derine iniyorsun. "A, bu da bundan böyle yapmış ya!" Hani, biraz daha kafanda artık yapboz parçaları gibi oturmaya başlıyor. O yüzden o yöntem daha iyi.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Anladım. Hıı. Evet. Hıı. Evet. Hıı. Evet. Peki. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım, ya peki, sence bunun sebebi, eee, eee, işte, ilk sinema filmini ya da, işte, X film serisini izlediğin zaman orada, belki, işte, kitabı okurken hayalinde ya da kafanda kuramadığın şeyleri canlandıramadıklarını, aslında, görüp ve ses efektlerinde, aslında, bir şekilde bilinçaltına aldıktan sonra da karakterlerin de daha, eee, derin bir şekilde anlatılışını, aslında, çok daha iyi algıladığını mı söylüyorsun?
Hı hı. Evet. Aynen, aynen öyle diyorum. Hani, en azından, şimdi, kitap okurken normalde gözünde çok şey canlanmaz ama önce filmini izlerken direkt sahne, sahne gözünde canlandırabilirsin. Kitapta yazanları o sahneye ekleyebilirsin. Mesela, o karakteri oynayan oyuncuyu 1 kere gördüğün için o oyuncuyla alakalı ek sahneleri, a o o oyuncunun, hani, o kafanda, oyu oyuncu olarak canlanır ve çok daha rahat, beyi betimlersin diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Anladım. Yani, aslında, burada bir Harry Potter özelinde hem kitap hem film açısından da hem uyarlama olarak da ya da, işte, karakterlerin de seçimi noktasında, belki de, işte, görsel efektler ve ses efektleriyle, aslında, yine de çok iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorsun, doğru mu?
Hı hı. Evet. Aynen öyle, aynen öyle, kesinlikle öyle düşünüyorum.
Anladım. Ya, aslında, Harry Potter ve, işte, kitabından ya da, işte, kitap serisinden, onları okuduğundan ve, eee, film serisinde, belki, çok güzel uyarladıklarından ama bazı karakterlerin derinliğine giremediklerinden bahsettin ama her şeye rağmen ikisini de tavsiye ettiğinden bahsettin. Çok kıymetli bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Evet, kesinlikle ediyorum. Ben teşekkür ederim, ne demek.